ช่วงเช้าค่ะ ช่วงเช้าอะ เวลาที่ คือด้วยความที่เป็นคนเนี่ย ตื่นสายอะ แล้วถ้าสมมุติว่า คลาส นั้นน่ะ เขาเรียกว่า เราไม่สามารถที่จะลง ลงเรียนเองได้อะค่ะ เขาก็จะมีแบบเป็น คลาส ที่เราจำยอม ต้องไปลงเรียนช่วง 8 โมงอะ คือมันจะเป็นแบบช่วงที่ดิฉันไม่อยากจะตื่น แล้วช่วงที่ขี้เกียจจริง ๆ ค่ะ ขี้เกียจมาก ๆ
อา หือ อะฮะ อืม อืม ๆ <laughs> ตอนเช้าใช่ไหม? เออ ๆ ๆ
ขี้เกียจถึงขนาด ขี้เกียจถึงขนาดวันนั้นน่ะค่ะ เป็นช่วงหน้าหนาว อันนี้ดิฉันจำฝังใจได้เลย คือ อ้าว แม้กระทั่ง อาบน้ำ คือว่า เราขี้เกียจ เราแค่แปรงฟัน ล้างหน้า แล้วแบบ เออ แต่งหน้าไปทำ ไปเรียนเลย <chuckles> มันเป็นอะไร ที่แบบ
อืม ค่ะ ยังไง? <chuckles> อืม เออ ๆ ช่วงหน้าหนาว เออ ม ม ช่วงหน้าหนาวขี้เกียจเหมือนเป็น เออ จำศีล ช่วงจำศีล <chuckles> ไม่อยากทำอะไรเลย
เออ ใช่ จริงค่ะ อันนี้ จำฝังใจมากจริง ๆ แล้วเป็นอะไรที่แบบห้ามมีใครทักนะว่า มีกลิ่นอะไรหรือเปล่า ฉันจะขอฉีด ฉีดน้ำหอม ไว้ก่อน <chuckles>
เออ ค่ะ <chuckles> อุ๊ย แบบนี้ทำไงล่ะคะ ถ้ามีเรียนเช้านี่ พอจะมีทริกอะไรไหม เพื่อแบบเวลาขี้เกียจเราจะเรียนรู้ เรียนยังไงอะ มันง่วง มันขี้เกียจ อะไรอย่างเงี้ย นอกจากอัดเสียงแล้ว เออ เราทำอะไรได้บ้าง ทำอะไรให้ตัวเอง คือแบบหายง่วง หายขี้เกียจได้ไหมอะ มีเปล่า?
ยาดมช่วยได้ค่ะ ขอแค่ยาดม ยาดมกับลูกอมค่ะ อันเนี้ยดิฉันรู้สึกช่วยได้จริง ๆ แล้วเป็นลูกอมที่เปรี้ยวนะคะ เอารสที่เปรี้ยว ๆ แล้วมันจะดีดมาก ๆ เลย มันจะมีรสหนึ่งค่ะที่เป็น ที่เป็นรสมมะนาว ดิฉันจำ จำยี่ห้อไม่ได้ ฉันกินแล้วรู้สึกแบบ...จี๊ดขึ้นสมองมาก แล้วมันรู้สึกแบบ
ยาดมกับลูกอม เหรอ? อ้อ อ๋อ อา ๆ อ๋อ

ใช่ ใช่ค่ะ หรือไม่ใน คลาส นั้นมีใครหล่อ ๆ <laughs>
อืม เฮ้ย! อันนี้ อันนี้คือเป็นแรงจูงใจได้เหรอคะ เป็นได้เหรอ ฮะ
เป็นแรงจูงใจได้ เป็นได้ค่ะ สำหรับดิฉันเป็นได้ คือมันเหมือนมีอาหาร ตาค่ะ คนอื่นอาจจะไม่ทำ
เออ เออ อ๋อ เหรอ แล้วแบบนี้เราต้องไปนั่งใกล้ ๆ ไหม หรือว่าเรานั่งข้างหลังเราจะได้มองอาหารตาได้ง่าย ๆ หรือนั่งยัง ไง? ถึงจะมีแรงจูงใจไม่ขี้เกียจ
นั่ง นั่งยังไงก็ได้ที่สามารถโฟกัสเห็นเขาได้ <laughs> แล้วคือ เขาอาจจะมี
อ่า เออ ก็แสดงว่าเดี๋ยวนี้หน้าตา หน้าตาอาจารย์ก็มีผลในการเรียนหรือเปล่าคะเนี่ย? คนไหนอาจารย์หน้าตาดี
มีผล มีผลค่ะ มีผลมาก ๆ แล้วเวลาที่จะเลือกเรียน ก่อนจะเลือกเรียน เราจะดูก่อนว่าชื่ออาจารย์อะเป็นใคร เราจะลง คลาส นี้กับใครยังไง อย่างเงี้ยค่ะ เพราะสามารถเลือกได้เนาะ แต่ถ้าสมมุติ คลาส เต็มเราก็เลือกไม่ได้อย่างเงี้ย เราก็ต้องรีบ ๆ ไปจองนิดหนึ่ง อย่างเงี้ยค่ะ อันนี้มีผลมาก ๆ จริง ๆ
เออ ๆ อ๋อ อืม ๆ ๆ เออ ๆ อืม อืม ๆ อืม อ๋อ แบบนี้ก็ต้อง คือต้อง ต้อง การป้องกันการขี้เกียจในการเรียนคืนหนึ่ง วางแผนก่อนเลย อาจารย์คนไหน ที่น่าจะเป็นแรงจูงใจ ใช่เปล่า? เออ
ถูกต้อง จริง ใช่ค่ะ ตอนปี หนึ่ง คือ ความล้มเหลวที่ ที่เราไม่รู้ ตอนปี 2 ปี 3 เรามีประสบการณ์ หรือจะทำให้เราแบบมีทริก แล้วก็มีวิธีว่าจะเรียกกับ จะเลือกเรียนกับ อ่า เขาเรียกว่า เพื่อน ๆ หมวดสาขาไหน อย่างเงี้ยค่ะ เวลาที่เป็นวิชาทั่วไป อา วิชาทั่วไปก็จะมีเพื่อน ๆ
เออ ๆ ๆ ๆ อันนี้เป็นเทคนิคที่ดี ค่ะ อือ เออ อ่า อืม ต่อค่ะ อ๋อ เออ ๆ อุ๊ย อย่างงี้ต้องมี ต้องมีความรู้รอบตัวเยอะเลย อาจารย์คนไหนน่าเรียนด้วย? เพื่อนคณะอื่นคนไหนน่าสนใจอย่างงี้ใช่เปล่า?
ค่ะ